ใช่ค่ะ คือเหมือนแบบว่า คืออย่างที่เล่าว่า เราเป็นคนที่หน้ามืดบ่อย เพราะฉะนั้น เวลาเรา เรา เราจะล้มเนี่ย เราจะค่อย ๆ รูดลง แบบว่าค่อย ๆ รูดลงมา แล้วก็ ภาพก็หายไป แล้วก็จำได้ว่า คือมันไม่ได้เป็นการที่แบบหน้ามืดนาน ๆ นะคะ มันเป็นการที่แบบเหมือนชั่วคราวอะค่ะ เราจำได้ว่า สิ่งที่เรามีสติกลับมา ก็คือ มีคนหอบสารร่างเรานี่แหละค่ะ สารร่างเนี่ย ใช้คำว่า สารร่าง เลย <chuckles> คนหาม
โอ้โฮ! อือ อืม ครับ อ๋อ อืม อ๋อ ครับ ก็คือ อ๋อ ชาบ โอม อ๋อ คือหอบ หอบเรา หอบไปปฐมพยาบาลเหรอครับ?
ใต้ เหมือน 4 คนหาม อย่างงั้นเลยค่ะ คือขึ้นมาแล้วก็ แล้วก็ แต่ไม่ได้ยกสูงนะ คือแบบว่าเขาก็รู้แหละว่า คนนี้เป็นลม อะไรเงี้ย แต่ตอนนั้น ลืมเล่าให้ฟังว่า เหมือนเราใส่เป็นเหมือนกระโปรงกางเกงที่เป็นสั้นหน่อยอะค่ะ แต่เรารู้ว่า เราก็ ไม่ได้ลืมตาแบบว่าด้วยความอายอะ ไม่ได้ลืมตาขนาดนั้น แต่รู้สึกว่า อา มันมีอะไรปิดให้เราแล้ว อา อย่างน้อย ๆ แกล้งเป็นลมต่อแล้วกัน เพราะว่าถ้าลืมตาตอนนี้ คืออายคนแบบอายมาก ๆ อะค่ะ อายแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะ <chuckles>
โอ้โฮ! ครับ อืม อือ โอ้โฮ! เออ อืม ครับ เออ คือเข้าใจเลยพับ สถานการณ์แบบนี้ ก็คือเราก็ เป็นลม มันรำ เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น เหตุการณ์แบบนี้ทางคุณก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น แล้ว บางทีความเขิน ความอายเนาะ มันก็ยังต้องเอาตัวรอดด้วยเหมือนกัน แบบพอสติมันมาอะ
อา ใช่ ใช่ค่ะ <laughs> ใช่ เอาตัวรอดจริง ๆ คือคุณพูดถูกเลยค่ะว่า เอาตัวรอดจริง ๆ คือ คือคนเห็นหน้า ไม่สนใจแล้ว แต่ว่ารู้แค่ว่า คนนี้ยังไม่มีสติแล้วกัน อะไรอย่างเงี้ย เขาก็พามาทางเส้นที่แบบเหมือนเส้นเป็นของสตาฟเขาเดินน่ะค่ะ เหมือนแบบว่าทีมงานเขาเดิน อะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นแบบเหมือนช่องอุโมงค์ อะไรอย่างเงี้ย ก็ อะ ๆ ขับไป ก็รู้ ตอนนั้นก็ยัง ยังไม่เรียกแฟนนะ ก็ทำตัวนิ่งที่สุด อะไรเงี้ย จนเขาวางหลังเวที เพราะว่าทุกคนน่ะที่เป็นลมอะ เขาจะขนมาไว้หลังเวทีอะค่ะ ก็นอน นอนเรียง ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ แล้ว
อืม ใช่ ครับ อ๋อ ก็ เรียกได้ว่า มีเพื่อนเป็นลมด้วยกัน ใช่ไหมครับ? <laughs>
ใช่ ๆ ๆ แล้วก็หันไป แล้วก็บอกแฟนว่า จำได้ว่า "เออ ขอโทษนะ" อะไรเงี้ย "คือแบบเป็นลมจริง ไม่ไหว" แฟนก็ "เออ ไม่เป็นไร เธอ" อะไรเงี้ย แต่ก็ดูสีหน้าเขาก็คงนอย ๆ แหละ เพราะว่าซื้อตั๋วมา เขาได้ดู 3 เพลงอะ <laughs>

อ๋อ เหรอครับ แล้วหลังจาก อ่า ปฐมพยาบาลเบื้องต้นดีขึ้นไหมครับ? แล้ว ครับ อืม อา
ค่ะ คือ ดีขึ้น เพราะว่าเขาก็ให้ดมเหมือนแอมโมเนียดม อะไรอย่างเงี้ย อะค่ะ เพราะว่าเขาก็จะมีแบบทีมปฐมพยาบาลอยู่ข้างหลังอยู่ แล้วมัน มันพีกกว่านั้น คือ คือเราก็นอนเนาะ ก็ยังไม่ให้ลุกอะค่ะ คนเป็นลมเขาก็จะยังให้นอนอยู่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วศิลปินอะค่ะ มันเหมือนเป็นช่วงพัก ศิลปินน่ะ จำได้เลยว่า เดินลงมาแล้ว ก็โผล่หน้ามาเหมือนแบบ เหมือนคิดสภาพว่าเรานอนอยู่เนาะ แล้วเขายืนอยู่ข้างบน แล้วเขาก็แบบ โค้งตัวลงมาแบบเอาหน้าลงมาอะค่ะ เออ แล้วเขาก็ถามว่า "เป็นอะไรมากไหมครับ โอเคขึ้นเลย" อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่าโอเคขึ้นหรือยัง อะไรอย่างเงี้ย เราแบบ อายก็อาย
อืม ครับ อะฮะ อา อ้อ ครับ อ้อ ครับ อะฮะ โอ้! อันนี้คือ นักร้อง นักร้องนำ วงดนตรีเหรอครับ หรือว่า เขามาดูเป็นห่วงแฟนคลับ โอ้โฮ?
ใช่ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ เพราะว่าแฟนคลับ แบบว่าเป็น แฟนคลับเขาแหละค่ะ คือเป็นลมเยอะ เยอะจริง ๆ ประมาณจากสายตาน่าจะมีเป็นแบบ 10 อยู่นะ คือ คือเราไม่ใช่ เพราะอากาศมันอ้าวอะค่ะ แล้วแฟนเราจากที่แบบว่า แอบเซ็งนิดหนึ่งอะ เขาเห็นศิลปินที่เขาชอบมา เขาแบบว่า "เธอเราขอบคุณเธอมากเลย" อะไรอย่างเงี้ย แบบ อันนี้คือแบบเห็นชัดมาก อะไร <laughs>
อือฮึ โอ้ เยอะนะครับ อา โอ้โฮ! เรียกได้ว่า สีหน้าแสดง ท่าทางความดีใจของคุณแฟนนี่ ออกมาเลยนะครับเนี่ย ก็เรียกได้ว่าโอกาสแบบนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุก ๆ คนเลยนะครับเนาะ
ใช่ ใช่ ก็อยากสะกิด ใช่ค่ะ ใช่ ๆ เพราะว่าสมัยก่อน คือการที่ เข้าใกล้ศิลปินได้ขนาดเนี้ยมัน มันแบบว่าเหมือนแบบพิเศษมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันตลกมากค่ะ จนแบบว่า แฟนก็ถามว่า "เธอไหวไหม กลับก่อนไหม" อะไรเงี้ย ก็เลยบอกแฟนว่า "ถ้าเธอโอเคที่จะดู แบบคอนเสิร์ตอยู่ข้างหลังเนี่ย เธอก็ดูไปเลยเธอก็ฟังไปได้" อะไรอย่าง งี้ ฉันก็จะนอนอยู่ตรงนี้แหละ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ ขำมากมันเป็นภาพที่แบบ เรา เราไม่ลืมเลย ความรู้สึกตอนนั้น คืออายก็อาย แล้วก็ เราก็มั่นหน้าน่ะ ใช้คำว่ามั่นหน้าไงตอนนั้น เป็นไงล่ะทีนี้ <laughs>
อืม อา ครับ อืม อะฮะ อ่า ก็คือจอย จอยอยู่หลังเวที <chuckles> อา โอ้โฮ ครับ อือฮึ เรียกได้ว่า เป็นประสบการณ์ที่หายากนะ เพราะว่าน้อยคนนะครับ ที่จะได้แบบว่ามีศิลปินมาเป็นห่วงจริง ๆ เพราะคนส่วนใหญ่ เราก็จะเหมือน ตามหาศิลปิน บางคนไปรอที่แบ๊ก เอ่อ หลังเวทีบ้าง อย่างเงี้ยอะครับ เพื่อที่จะอยาก เจอศิลปินที่ชื่นชอบ แต่ทีนี้ทางศิลปินเนี่ย เขาก็มี เป็นห่วง แฟนคลับมากเลยนะครับผม ส่วน อืม ส่วนทางคุณแฟนของคุณ ก็เรียกได้ว่าโชคดีเนาะ แล้วก็ได้แบบเหมือน แฟนเซอร์วิซไปด้วย จากศิลปินเลยอะ
อา ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ ใช่ เขาเดินลงมาดู อืม ใช่ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นมา คือจำได้ว่า พอ พอพักหนึ่งอะค่ะ เขาก็ออกเป็นเหมือนแบบ สมัยก่อนจะเป็นซีดีอะค่ะ ซีดีบันทึกคอนเสิร์ต เราก็เลย ด้วยความที่รู้สึกผิด <chuckles> เราก็เลยแบบว่า สั่งมาแล้ว ก็เธอ ๆ เรามานั่งดูกันที่บ้านก็ได้เนาะ <laughs>
อืม อา อ้าว ครับ อะฮะ